Ja.
Und dann habe ich wirklich kurz also, ich habe abgewürgt und kurz, ähm, halt meine Balance verloren. Dann dachte ich mir so: „Ja, fängt ja schon mal gut an.“ Und da stand nur mein Stiefvater neben mir und der guckte mich schon so an, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Aha. Ach Gott. Ja.
So von wegen „Kind, lass es lieber.“
<laughs> Oh Gott.
Ich denke so: „Verdammt, musste das jetzt sein?“ Vorführeffekt des Jahrtausends.
Ja, ja.
Ähm, aber dann hat hat er natürlich auch mit Mama dann direkt telefoniert, ne? Mama sagt: „Ja, die will doch Selbstmord machen, dieses Mädchen.“ <chuckles> Ne, also der die ist ja richtig kontra. Äh, macht sich natürlich super Sorgen, ne, ist ja normal.
Mhm. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Mhm. Ja, sicher. Ja, ich glaube, das tun aber wirklich, also wenn's dann alle Eltern auch, ne, mit Motorrad fahren, ja. Es ist also, ja.
Und als ich dann auf dem Motorrad saß Ja, keiner mag das, glaube ich, als Elternteil.
Ne, ne. Na, Mensch, du.
Und als ich dann aufm Motorrad saß, langsam, aber sicher habe ich so meine Stabilität zurückgefunden, ne? Aber das Risiko hast du halt immer beim Motorradfahren. Jetzt habe ich neue Reifen drauf. Da ist ja so 'ne so 'ne Schliere drauf, die musst du erst mal einfahren, vor allen Dingen in den Kurven.
Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Mhm, okay. Mhm.
Und, ähm, ich merke halt immer noch, dass ich, ähm, nicht komplett locker draufsitzen kann. Also dass irgendwie noch so, vor allen Dingen, wenn ich die Reifen warm fahre, das heißt immer so ne Slalom fahre
Ja. Mhm, mhm. Mhm.
merke ich, wie ich, äh, Probleme mit 'm habe.
Mhm. Ja.
Mhm.
Na ja, gut, das ist natürlich, ne, also ich finde es aber trotzdem super, dass du dich auch sowieso auch nach dem Unfall und so weiter wieder auf's Motorrad gesetzt hast, ne, und da auch diese diese Angst auch wieder zu nehmen, ne? Und die dieses Gefühl irgendwie wieder zu zu verstärken auch, ne? Also, ähm, ich glaube, dass das superwichtig ist, nicht nur für's Motorradfahren, sondern für alles andere auch, ne? Also das ist, ähm finde ich schon super, dass du das gemacht hast. Also
Ja sonst, äh, kannst du's vergessen. Ich bin mal mit 'm Rücken also ich bin so oft schon vom Pferd geflogen. Ich bin schon so oft gefallen, und auf 'n Kopf, auf 'n Rücken. Dass ich nicht querschnittsgelähmt bin, ist echt 'n Wunder.
Mhm. Ja. Gottchen. Ja. Oh Gott. Mensch, du, also
Äh, und ich bin immer wieder drauf.
Mhm, ja, ja, ja. Ja.
Immer wieder. Also es gab eine Situation, da ist mein Pferd mit mir durchgedreht. Da wollte ich also da musste ich echt absteigen, habe gesagt, so, für heute reicht's. Aber ein Tag später saß ich halt wieder drauf, ne?
Mhm, mhm. Mhm. Ja, ja. Ja, gut, ne, das ist ja ja, und ich ich glaube, das ist aber auch allgemein ei auf alles, jetzt nicht mal nur bei uns, also in unseren Leben, sondern auch jetzt in Firmen und, äh, man sieht's ja auch für sehr viel in Start-ups und so weiter, äh, was da teilweise in Risiko reingesteckt wurde. Also, äh, ich weiß noch, als ich für die 1. Start-up gearbeitet hatte hier in USA, da war mein Chef, der, äh, ist Franzose und hat es, äh, das 1. Mal versucht, ähm, mit einem, äh, wie ah Mensch, wie heißt denn dieser Vid damit damals noch alle gesprochen haben, bevor wir überhaupt, ähm, WhatsApp und so hatten. Was war denn noch mal davor? Hm?
Mhm. Mhm. Ja. M-m. MSN? Skype?